Thật ra thì ba mẹ mình bất ngờ, bất ngờ không nói được gì luôn. Thì cái lúc đó thì mình có nói là "Ờ, nói chung là, ừm, con biết là ba mẹ lo, ba mẹ muốn tương lai con tốt, nhưng mà thật ra con đã học qua một học kỳ ngôn ngữ anh, ờ, học cũng được, tuy nhiên nó không phải là cái đam mê, cái khát vọng ở trong con, nó làm con cứ phải buồn và, ừm, con muốn là làm một cái gì đó để mà chứng minh á là con có thể đi trên đôi chân của mình, cho nên là con đã thi và học lại với một cái bảng điểm khá là tốt". Thì đó, cái mình mới đưa cho ba mẹ xem, kiểu như là, mình thuyết phục có dẫn chứng rõ ràng, rồi lời lẽ xúc động đồ đó. Nói chung là mình phải nhận lỗi, ờ, phải nhận lỗi về phía mình.
Ừm. Ừm. Ừm! Ừm, ừm, ừm. Rất là sâu sắc luôn, ừm, rất là sâu sắc. Thế thì sau khi ờ, thế sau khi mà bạn nhận lỗi này, sau khi mà bạn show những cái thành tích của bạn ra thì không biết là ba mẹ của bạn là lúc đấy là phản ứng như thế nào?
Ừm. Lúc đó ba mẹ mình bất ngờ lắm, ba mẹ mình, kiểu là, không ngờ luôn á, kiểu như là, ờ, kiểu như, mẹ mình cũng, gọi là, hổng có phản ứng gì được luôn á. Xong cái, ơ, ba mình có hỏi là, ờ, kiểu như là "Bây giờ vậy là con đã qua học một được nửa năm rồi hả?". Cái mình thì cũng, "dạ thưa" nói chuyện đàng hoàng, thật ra lúc đó mình cũng cảm thấy tội lỗi tại mình sợ ba mẹ mình buồn hay giận mình nha. Đó, nhưng mà cũng rất là may á là ba của mình là một người khá là thoáng á, ờ, nên là ba là, kiểu là, người làm được cái gì là phải chứng minh á, chức chứ là cũng phải có dẫn chứng rõ ràng á. Thì khi mà ba coi xem bảng điểm á, thì ba có nói là "Ừ, ba cũng chấp nhận cũng được, nhưng mà nếu tốt hơn á thì con có thể học bổ sung thêm tiếng Anh cho nó nó dồi dào thì nó sau này nó cũng có lợi cho con", thì ba nói rất là đúng. Ừm, thì
Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, hợp lý, hợp lý. <chuckles> Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm, đúng, đúng. Ừm, chính xác, chính xác. Ừm, thế thì không biết là, ờ, sau khi mà nghe cái lời khuyên của ba bạn thì bạn có học đúng giống như lời ba bạn dạy không? Là học tiếng Nhật kèm theo tiếng Anh không?
Ừm.